А вот, э, так получилось, что там, э, нужны были именно люди, знающие английский язык. Вот, то есть, э, мне не приходилось в целом на этой работе разговаривать именно на местном языке. Поэтому, собственно, так и получилось, э. Через знакомых нашла. Я, когда приехала, а, сюда, я познакомилась, а, с одной, а, девочкой русской, которая уже жила давно. А она, в свою очередь, э, как-то так получилось. Мы всей компанией начали общаться. Там её друзья ещё были, и там были в том числе, а, местные тоже. И в итоге, а, через вот этого одного местного знакомого, а, вот и нашлась вот такая работа, где не требовался именно язык. Ну, только английский, получается.
Да. Ага. Понятно. Ну, то есть, э, знакомые помогли. Но, с другой стороны, знакомые тоже не случайность. Каким-то образом ты, э, ведь, э, их нашла, вошла, так сказать, в их круг общения.
Да, и в то же время, видишь, э, даже если б мне помогли, не факт, что меня бы взяли, но в итоге меня взяли. Значит, видимо, <chuckles> всё-таки как-то я зацепила, наверное, ну, тем з банально знанием языка. Вот, поэтому получилось.
.Ну, естественно, конечно. Тут речь не идёт о каком-то знакомстве или протекции. Ясно, что твои личные профессионыльные качества сыграли роль. И скажи, что и вот ни разу на протяжении этого, очевидно, довольно длительного периода адаптации, привыкания, а начала жизни с 0, ни разу не хотелось махнуть рукой, сдаться? Лечь в кровать, свернуться калачиком, заплакать?
Мгм. Хотелось, конечно. Конечно, хотелось, и сворачивалась, и плакала, но всегда вставала и продолжала, потому что у меня в голове была установка, что раз я уже приехала, значит, я приехала зачем-то сюда, и пока я не добьюсь того, о чём, ну, что, чего я хочу добиться Причём, самое интересное, на тот момент я ещё даже не поставила конкретные цели, у меня просто была цель переехать и чего-то добиться. То есть в процессе я должна была узнать.
То есть неизвестно чего, но чего-то добиться, да?
Да, это очень забавно на самом деле звучит.
Это оч похоже на чёткий план.
<chuckles> Очень "чёткий", в кавычках. Но да, я правда именно так и думала. Мне казалось, что а, у меня в голове, вообще, была просто картинка такая успешного успеха, можно сказать, и я хотела, скажем так, просто начать, а, вести полноценную жизнь в этой стране, и, наверное, это стало моим первым, скажем так, моей первой целью, вот так, первой мотивацией. Это м, поэтому я как бы и не сдавалась, потому что мне хотелось банально просто комфортно начать жизнь.
Понятно.